हाँ, है। अ, जैसे अ, टॉप अ, टॉप 3 ना?
बताइए? हाँ जी, टॉप 3 अगर बता सकें।
मैं आपको टॉप 1 बता देता हूँ सबसे पहले। वो है अ, मैं जहाँ पे रहता हूँ, वहाँ से ठीक अ, 30 किलोमीटर दूर ठीक है, हम बाइक लेकर ही जाते थे। तो वहाँ पे 30 किलोमीटर दूर एक छोटा-सा एक चाय की टपरी, ठीक है? छोटी-सी एक चाय की टपरी, वहाँ की चाय। मैं कसम से कह रहा हूँ कि इतना कड़क चाय था ना वहाँ पे वो अंकल पता नहीं क्या डालते थे, ठीक है? इतना वो जो दूध थ जो जो दूध वो यूज़ करते थे ना, वो दूध को एकदम खीर जैसा बना देते थे और उससे वो चाय बनाते, उसमें उसमें वो चीनी का वे मतलब इस्तेमाल ही नहीं करते थे।
ओके, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। ओह! अच्छा। <chuckles> हाँ जी, हाँ जी। ओह! अच्छा, इतनी स्वादगार होती थी।
पूरा दूध का मिठास, इत पूरा दूध का मिठास वो पूरा रिड्यूस कर देते थे वो दूध, ठीक है?
अच्छा।
उसमें थोड़ा अदरक और फिर पता नहीं क्या-क्या डालते थे? मसाला चाय वो अ, चाय रहता था ₹20 रूपए का और उसके साथ रहता था वो अ, एक क्या कहते हैं उसको? अरे न अंडा टोस्ट, ठीक है? वो जो लंबे-लंबे ब्रेड नहीं होते
हाँ जी। ओह! अच्छा। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, उसको एकदम बीच से काट के वो अंडे का 1 ऑमलेट बनाके, उस ऑमलेट के ऊपर चिपका के अ, ऐसा करके बना देते हैं। इतना हेवनली होता है।
जाओ, बहुत ही बहुत ही मज़ेदार रही आपकी बात। आपकी ये खाने का सफ़र सुन के तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, आपने जो भी एक्सपीरियंस बताया खाने को लेके बहुत ही मज़ेदार था और खाने से लेके आप भी इतने ही मज़ेदार थे, आपके विचार भी बहुत मज़ेदार थे। बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत हेवनली। <chuckles> <laughs> हाँ, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया।

हाँ, तो हम रात 3 म रात को ढाई बजे निकल पड़े, हाईवे की तरफ।
अ, हाँ जी।
और हाईवे से जा रहे थे तो वहाँ पे एक छोटा-सा ढ़ ढाबा था, ठीक है। अब उस ढाबा अभी भी खुला हुआ था क्योंकि ज़्यादातर जो हाईवे वाले ढाबे होते हैं ना वो 24-7 खुले रहते हैं, ठीक है, तो हम उस ढाबे पे रुक गए और वहाँ पे मँगाया वो ढ़ाल मखनी, ठीक है। एकदम गरमा-गरम दाल मखनी उसके ऊपर क्रीम लगा हुआ था, आ हा, हा, हा! और उसके साथ हमने ऑर्डर किया था अ, 4 रूमाली रोटी सॉरी 8 रुमाली रोटी, 4 मेरे, 4 उसके और साथ में 2 नान ऑर्डर किए थे। तो वो गार्लिक नान और हम ना इतने मजे से ठूँसने लगे, उसके बाद तंदूरी भी ले आए और र रात के ढाई बजे थे और तब भी इतना गरमा-गरम खाना। सच्ची कह रहा हूँ अभी भी मुझे याद आता है और ये कुछ महीनों पहले ही था ये 4 हाँ, वो 4-5 महीने पहले का पहले की बात है। मस्त लगा था, और मैं सच्ची कह रहा हूँ ए रात के ना ढाई बजे हम जब गए थे, सब कुछ फ्रेश था। अ अ, हम तो हमको फील हो रहा था क्योंकि चिकन वो लोग क्या कहते हैं ना, जो ढाबे वाले होते हैं, वो शाम को या फिर रात को वो लोग चीज़ें खरीदते हैं और सुबह-सुबह बनाने लग जाते हैं, तो हमें फ्रेश मिला था सब कुछ।
हाँ जी। जी, जी, जी। ओके। <chuckles> ओह, हो! अच्छा। ओह हो! अच्छा। <chuckles> <chuckles> उ हाँ जी। अभी। अच्छा, अच्छा। जी अ, हुँ, हुँ। ओह हो! हाँ जी। अच्छा।
हाँ।
ये तो बहुत ही बढ़िया। आपकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि आप कुछ काफ़ी रोमांचक किस्म के इंसान हैं, क्योंकि आपका जो खाने का शौक है वो सुन के ऐसा लगता है कि हाँ, आपको लोकल फूड में ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ऐसा वो है कि हाँ, ये भी कर ले।
<chuckles> अरे, हम खाने के लिए गाँव तक चले जाते हैं, दूर-दूर वाले। <chuckles>
अ, अरे, बहुत बड़ी बहुत बढ़िया बात है, तो जैसे कि ऐसे होता है किसी-किसी लोगों का ना होता है कि अ, जब ट्रैवल करते हैं तो वो एक ही तरह का खाना खाते हैं, जैसे होता है ना एक पर्टिकुलर चीज़ होता है कि हमें यही डिश पसंद है, हम यही खाते हैं तो आपका क्या है? जैसे आप ट्रैवल करते हैं तो एक पर्टिकुलर ही जैसे कि इडली हो गई या जो भी आप ची नेम चीज़ें बताई आप वही चीज़ ही खाते हैं और उसी में ही कम्फर्ट रहते हैं या आपको होता है कि नहीं, नई जगह जा रहे हैं तो नए डिशेज ट्राई करेंगे? तो आपको कैसा होता है कि नई-नई डिशेज ट्राई करना अच्छा लगता है या वही पर्टिकुलर ही जैसे कि एक होता है ना फेवरेट होता है अपना खाना कि हम यही ट्राई करते हैं, तो आप आपका क्या है इसमें?
अ, हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ।

नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं सेम खाना कहीं पर भी ट्राई नहीं करता हूँ, एक्चुअली ना अ, क्या होता है कि मुझे ना बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्पॉट्स मालूम हैं। ठीक है?
हाँ, च्छा
तो अब मुझे मालूम है कि यहाँ पे ये सबसे अच्छा मिलता है, जैसे मैं आपको कहूँगा, कि 1 ढाबा था अ, कहाँ पर? अ, वेस्ट बंगाल में दमदम एयरपोर्ट के अ, दमदम एयरपोर्ट है ना? जो मेन एयरपोर्ट है, तो उससे कुछ मीलों दूर, ठीक है? जेसौर रोड पर 1 ढाबा है, छोटा वाला और वहाँ प के आलू पराठे सबसे बेस्ट हैं। ठीक है? और फिर हम 1 बार दार्जिलिंग गए थे, मैं और मेरे दोस्त, तो वहाँ के जो दार्जिलिंग के स्टाइल में मोमोज़ थे। और फिर वहाँ का एक लोकल स्पेशल था, वहाँ के गाँव में बनाते हैं, ठीक है? वो एक्चुअली एक असामीज़ डिश है, ठीक है? आसाम में बनाते हैं वो। लेकिन वहाँ पे ना वो पहली बार खाया था, वो तिल तिल का चिकन, ठीक है? वो काला तिल नहीं होता, काला तिल?
हुँ, हुँ। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, उसको पीस कर चिकन बनाते हैं और, इतना अलग टेस्ट था ना, मैं क्या बोलूँ? जैसे तिल का एक अलग-सा स्वाद होता है ना, एक थोड़ा-सा अ, कैसा? हाँ, एक कड़वाहट होती है लेकिन आपको एक अलग-सा एक
ओह हो! हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो तो है। उसका अलग-सा स्वाद होता है। हाँ जी।
हाँ, एक अलग-सा स्वाद होता है और वो चिकन की करी में, वो स्पाइसी करी में अगर आप डाल दो, तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मेरा मानना है कि कहीं पर ना ये जो लोकल जो खाने होते हैं ना, वो वहाँ के पहले ट्राई करो। क्योंकि तुम्हें तो यार टिपिकल खाने तो कहीं पे भी मिल जाएँगे, दाल मखनी कहीं भी मिल जाएगी, बटर चिकन कहीं भी मिल जाएगा। जैसे दिल्ली में हम गए थे वहाँ पे बटर चिकन खाने, ठीक है?
हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। हाँ जी। मिल जाएँगे, जी। सही बात है। हुँ, हुँ, हुँ।
हार्ट अटैक चिकन था वो। <laughs>
अच्छा। <laughs> उसका नाम ही हार्ट अटैक चिकन था या आपने रखा है उसको हार्ट अटैक चिकन?
हाँ, वो हार्ट अटैक वाला। हाँ। अरे, मैं नहीं रखा था क्योंकि अरे यूट्यूब में मिल जाएगा, यूट्यूब में हमको मिल जाएगा। आप दिल्ली का, आप दिल्ली बटर चिकन सर्च कीजिए बस, आपको मिल जाएगा। मतलब वो तंदूरी चिकन पे पूरा बटर, क्रीम सब डालकर एकदम थोक देते हैं।
ओह अच्छा! <laughs> हाँ जी, हाँ जी। अरे! अ ओह! अच्छा, इसी वजह से उसका नाम हार्ट अटैक चिकन है। अरे, बहुत मैं तो पहली बार सुन रही हूँ ऐसा अ, कोई डिश का नाम कि हार्ट अटैक चिकन बोल के। <chuckles>
हाँ। हाँ। <chuckles> अरे, बिल्कुल यार मैं क्या बोलूँ? अ, क अगर कोई कोलेस्ट्रोल वाला इंसान है ना अगर वो खाएगा, पहला आपको एकदम अ, जन्नत जैसा लगेगा और दूसरा वाला आपको जन्नत ले भी ले भी चला जाएगा।
हुँ। हाँ जी। हुँ। <laughs> सही बात है, स्वाद में अच्छा होगा वो बहुत ज़्यादा बटर और इसकी वज़ह से बोले हैं, कि थोड़ा-सा अ, अनहेल्दी साइड में भी चला गया है वो। <chuckles> अ, ये तो बहुत ही मज़ेदार बात है। अगर आपका कोई ना टॉप 3 ट्रैवल डेस्टिनेशन हो, फूड डेस्टिनेशन हो, कि आपके जो फेवरेट है ऐसा कुछ है आपका?
हाँ। <chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन खाने में मस्त था खाने में मस्त था। हुँ।

ओके तो हम लोग
तो हुँ।
बहुत इधर-उधर घूमने जाते हैं, है ना, और ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, तो ये ट्रैवल के दौरान सबसे अ, बड़ी जो परेशानी आती है वो आती है खाने के लिए क्योंकि हमें खाने से ही प्रॉब्लम होता है कहीं पर भी जाना हो तो, हर एक हर जगह का खाना जो है हमें अ, नहीं अ, भाता है। तो आपके सफ़र के दौरान आपने सबसे अच्छा खाना जो खाया हो ऐसी जगह या कोई ऐसा खाना जो आपको याद हो स सफ़र के दौरान, आप मुझे बता सकते हैं?
हाँ। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत सारे हैं एक्चुअली। तो अ, सबसे बेस्ट जो खाना मुझे अभी भी जैसे सफ़र तो मैं सबसे ज़्यादा जब बचपन में किया था तो वो ट्रेन पे ही था ऑब्वियसली और हाँ, तो अब क्या होता है ना जब मैं जिस स्टेट में रहता हूँ, तो उस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है, जैसे कि वेस्ट बंगाल से मैं अगर मुझे गुजरात जाना था, जैसे गुजरात में भी गया था और फिर अ, बॉम्बे भी गया था, तो यहाँ पे ना सफ़र 2-3 दिन का हो जाता है, ठीक है?
हाँ जी। ओके। हाँ जी। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी। हुँ, हुँ। अच्छा।
तो अ, अब मैंने ना ये जो अलग-अलग जो रूट्स थे, तो इन अलग-अलग रूट्स में मैंने अलग-अलग खाने भी चखे थे जैसे सबसे बेस्ट मुझे अभी आज तक मुझे लगा है ना, तो वो है आपका इडली, ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे पता नहीं क्यों त <chuckles> मुझे बिल्कुल नहीं पता क्योंकि यहाँ पे लोकल में हमारा एक बड़ा रेस्टोरेंट है, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, वहाँ का इडली मुझे आज तक नहीं भाया है <smacks lips> लेकिन मुझे ट्रेन का वो ठंडा इडली ठंडा इडली और वो पतला सांभर इ इतना अच्छा लगता था ना क्या करूँ, मेरे पापा ने भी मुझे कहा कि भाई तू ठीक तो है ना? <chuckles>
हाँ जी। हाँ जी। अरे वाह! हाँ जी। <chuckles> हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। <chuckles> <chuckles> ये तो अच्छा, ये तो बहुत ही अ, मजेदार बात है कि आपको ऐसा मतलब खाना जो है ठंडा इडली और साँभर जो अच्छा लगा, सुनने में भी बहुत मज़ा आ रहा है सुन के भी कि किसी को ऐसे ठंडा इडली और साँभर कैसे पसंद आ सकता है? थोड़ी-सी अ, चकित होने वाली बात है पर ठीक है, कोई बात नहीं कि आपको वो बहुत अच्छा लगता है तो स वो है। तो सबसे पहले बताइए वो जगह कौन-सी थी जैसे कि बताया है कि हाँ, ऐसा कोई जगह है आपका कि हाँ, मुझे यहाँ यहाँ का ही जो इडली है या यहाँ का ही जो साँभर है अ, जैसे कि आपने तो ये पर्टिकुलर इडली और साँभर की बातें बताई जो आपने वहाँ खाया था या उसके सिवा भी कहीं अगर ऐसी जगह हो कि हाँ नहीं खाना अगर सफ़र करते टाइम खाना है तो हमें होता है ना कहीं हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हम उसी ढाबे में या उसी रेस्टोरेंट में ही जा के खाएँगे बोल के। अगर वो थोड़ा-सा दूर भी हो तो हम सोचते हैं चलो यहाँ खाने से अच्छा है हम उस जगह पर जाके खा लेते हैं। ऐसी कोई जगह जो मतलब स्पेशली खाने के लिए ही आपको याद हो और वहाँ से ही आपने जो खाया हो, जो बहुत ही मज़ेदार हो?
पता नहीं क्यों, मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ। हाँ। <chuckles> हाँ। हुँ। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ।